إمم، لدرجة إن حد من قرايبنا يعني، بنت عمّتي آآ، لبسِت خمار وكده، وعمّتي بدأت اللي هي تزِنّ على بابايا إن أنا كمان ألبِس خمار، طَب أنتِ مالِك؟ <chuckles> أنتِ مالِك أنتِ ما تخلّيكِ في بنتِك، بالضبط فتبدأ تزن طَب إيه رأيِك طَب ما تغيري منها واعملي زي أغير منها ليه؟ أنا مش شايفة إن هي شكلها إن هي عملت إنجاز إن هي لبسِت خمار، ما براحتها تلبِس خمار براحتها، أنا مش عايزة ألبسُه يا ستي أنتِ مالِك، هاغير ليه، فبدئِت تزِنّ على بابايا، بابايا بدأ يعلّق هو كمان، لحد ما خلّوني ألبِس خمار بجد، آآ آه، <laughs> لبسته أسبوعين
أيوه. دورِك بقى، <giggles> هو عشان بنتها لبست يعني. <chuckles> ياه! وكُلّ ده أنتِ يعني كُلّ ده أنتِ ما كنتيش حاسة، يعني كنت بتعترضي والَّا أنتِ ما كنتيش قادرة تعترضي أصلًا؟
كنت باعترض بس ما كانش ليّا رأي، آآ، هتلبسيه والبسيه بطريقة مُعيّنة، مش اللي هو الخمار اللي هو برضه مقفول، كان خمار كده بيتلف زي الطرحة بس بيبقى طويل شوية، آه، بالضبط، أنت عارفُه منين الخمار الماليزي ده؟ ما علينا يعني <laughs> أيوه، ففكرة إن الواحد يلبس كنت بالبس ده و خلاص اللي هو خلاص هم كلّهم شايفين إن أنا ألبس ده، و وأنا أصلًا كنت بدأت ألبس فساتين، فخلاص ما جَت على الخمار يعني، ماشي ألبِس لكم خمار. <laughs> بالضبط، آه، فلبستُه، وقُلت بقى ده لمّا أسافر بقى أ أنا هابقى لابسة خمار، فاللي هو خلاص بقى إيه مش هالبِس بناطيل تاني، ومش هاتناقض تاني مع نفسي، فبدأت أحِسّ إن أنا كنت باحِسّ بإحراج أصلًا لمّا بارجع ألبس بنطلون، وأنا متعودة ألبِس فستان، وارجع ألبس بنطلون كنت باحِسّ إن أنا مُحرجة من نفسي، مع إن ما فيش حد من أهلي بيعلّق لي هناك ولا أي حاجة، وكنت ساعات أتصوّر وأنزِّل الصور، ف فاللي هو طَب الناس دي هتقول عليَّ إيه؟ هتقول عليَّ مجنونة؟ بجد ما هم هيقولوا عليَّ مجنونة، سافرت
آه. الماليزي؟ الخمارالماليزي، آه. <laughs> أمي بتلبسُه. <laughs> آه، يعني ما خلاص إحنا إحنا بنغيّر لبسها كلّه من الألف للياء. <chuckles> آه، اللي هو في البلد بتبقى لابسة لِبس، ولمّا تمشي بتلبِس لبس تاني، هو إيه هي إيه نظامها؟
آه، بالضبط، ما ده عيب أكتر، <chuckles> أيوه بس بابا ما كانش عنده Social Media <laughs>
أيوه، ده ده يمكن على فكرة لو لابسة لبس واحد حيكون أهون من ده.